Oh wow, itu baik baik banget berarti ya?
Iya, itu gara-gara apa? Karena saya pakai bahasa Jawa halus tahu. <chuckles>
Mungkin mungkin jadi merasa ini ya, eee, satu
Hmm, merasa, merasa apa ya, lebih so lebih sopan gitu. Hmm, kayaknya sih, gitu sih.
satu, apa ya, satu daerah mungkin gitu jadinya. Iya, mungkin kayak gitu juga ya?
Saya pernah juga soalnya, waktu itu sebelum saya mu saya mulai lancar bahasa Jawa itu, nanya alamat sih ke orang, kan berhenti dulu di pinggir jalan gitu kan terus turun dari motor terus saya tanya, "Bu, mohon maaf alamatnya ini di ma sebelah mana ya?" Pakai bahasa Indonesia itu. Ya bagi saya udah udah sopan ya gitu, ternyata bagi orang Jawa kurang sopan apalagi bagi orang tua. Jadi, jawabannya tuh, agak-agak judes gitu. Terus ya semacam, eee, "Enggak tahu, Mbak, tanya orang lain aja," gitu, waduh.
Oke. Hmm hmm, iya. Oh. Mungkin mungkin bukan hari yang baik. <laughs> Mungkin, ya ya.
Iya, mungkin ya mungkin ya kebetulan, eee, mood-nya dia lagi nggak baik kali ya tapi pas saya nanya ke orang lain lagi, loh kok judes juga? <chuckles>
Oh, habis itu berasumsi seperti itu gitu ya, tapi kalo kalo secara perkuliahannya sendiri gimana tuh, Kak? Karena mungkin perkuliahan di sini, di Jawa gitu ya dan di tempat Kakak kan, mungkin berbeda gitu. Ada gak sih pengalaman yang mungkin bikin Kakak, kayak, "Oh bersyukur, gitu, udah seka udah berani merantau, dan akhirnya berhasil kuliah di sini," dan ternyata kuliahnya itu punya pengalaman yang menarik gitu?
Mhm. Mmm, iya. Mmm. Mmm. Ada dong, pastinya. Kan
Apa tuh?